Olha, eu tenho sentido ultimamente, assim, que o meu cansaço tá meio persistente, sabe, apesar de eu dormir aquelas famosas 7, 8 horas por dia, eh, eu não tô muito me sentindo descansada, assim, aí, às vezes, de dia eu preciso dar uma soneca tirar uma sonequinha, assim, e eu também, tenho acordado várias vezes à noite.
Hã. Certo. Entendi. Entendi. E você quer dicas, conselhos ou quer só desabafar?
Ah, eu se você tiver uma dica bacana, aí, para me dar, eu aceito, tá
Claro, então me conta como é que está isso, como como tem sido a sua rotina, que que está te fazendo ficar, assim, tão cansada?
porque